อืม แล้วอย่างเงี้ยทางคุณคิดว่าแบบเพื่อนสนิทน่ะค่ะ แบบมีผลต่อชีวิต คุณยังไงบ้างคะ?
อือฮึ โอ้ จริง ๆ อะ เราว่าเพื่อนสนิทนี้มีผลต่อเราเหมือนกันนะ เพราะว่าเราก็จะมีเพื่อนสนิทที่สนิทมาก มาก ตั้งแต่แบบเรียนอนุบาลมาด้วยกันน่ะค่ะ คือตอนนี้ก็ 30 กว่าปีแล้ว ก็เหมือน เรารู้สึกว่า เขาเป็น เซฟโซน ของเราอะ ด้วยความที่ว่ารู้จักกันมานาน เขาก็รู้จัก เอ่อ เหมือนอยู่ กับชีวิตเราทุกช่วงชีวิตอะค่ะ ทั้งดีทั้งร้าย ช่วงเปลี่ยนไปยังไง คือเขารู้หมดอะ แล้วเรารู้สึกว่า ถ้าเรามีปัญหาอะไร หรือว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจอะ เราก็สามารถที่จะแบบว่า เออ มีคนนี้แหละที่เราคุยกับเขาได้ทุกเรื่องอะค่ะ
อา ค่ะ